No, ma sai facevano i quei mercatini di Natale, è stata veramente un'atmosfera bellissima. Sì, sì, sì, assolutamente. C'era lo spettacolo sull'acqua con il vapore e i laser, veramente una cosa incredibile. C'era un salice piangente, dove hanno messo ogn in ogni foglia una lucina. Era una cosa im impressionante, mai vista una cosa così. Eh, immaginati, sì sì sì.
Ah, quello è bello però. Sì. Ma dai. Quindi, sono Mh. Dai pazzesco. E un salice ne ha tantissime di foglie, quindi deve essere stato un bellissimo spettacolo.
Si, era veramente una una cosa ho ancora le fotografie, era una pianta di luce, cioè una cosa incredibile veramente. Sì.
Veramente. Sì. Che bello dai, quindi hai visto dei posti molto molto belli.
Sì, no, per quello sì sì, assolutamente, ci manchere
Eh, sono io che certi posti non li ho visti, quindi ti dico tornando indietro veramente viaggerei di più. Farei più cose o qualcosa vorrei vederla ancora.
Eh, beh, dai. C'è tempo sempre per quello. <chuckles> Prima o poi. Eh, beh dai.
Sì. Beh, non ho più 20 anni, però qualcosa vorrei vederla ancora. Però no, ad esempio mi è spiaciuto non vedere vedere Astara, però mi piacerebbe vedere Marrakech per esempio in un in Europa.
Sì, ma certo che sì, eh. Sì. Ah, caspita. Eh, sì, lì è un' altra è un'altra cosa completamente, sì sì sì, tutto. Eh, quello mi manca, eh.
Mh. Ma no, soprattutto perché mi hanno raccontato dei dei suk, sono questi mercatini dell'artigianato, con tutti prodotti locali.
Ecco. Sì, sì. Eh, lì è che sono tipici, è molto è molto colorati, molto vendono anche le spezie insomma tante cose del gen sì, sì.
Sì, sì, sì, sì. Sì. Eh, ma tu ci sei stato a Marrakech?
No mh, no no. Eh, io il sud in generale lo conosco molto poco. Sono andato molto molto al nord, ehm, però il sud lo conosco purtroppo poco ecco, giusto proprio Madrid, l'unica la la le parti proprio più Roma, Madrid ecco, basta. No, per esempio mi manca anche quella. Mhmm. Anche quella eh.
Non ci sei ancora stato. Mh, sì. Sei stato meno. Mh, sì, sì, sì. Barcellona? Barcellona è meravigliosa eh. Poi io amando Gaudì, cioè ho visto tutto di Gaudì. Va bene, ti ringrazio, è stata una bellissima conversazione.
Eh, caspita <chuckles> è la patria. <chuckles> E